Non, non comme comme j'ai expliqué, j'ai 1 partie qui est alors je ferai pas de conseils en investissement, mais heu, je je, il y a 1 partie qui qui est plutôt sur des choses qui sont réputées comme, heu, sécurité, heu, ou sûr, heu, plus ou moins, hem, après, heu, il faut chacun fasse en son âme et conscience, hem, mais ça reste de l'investissement, ça reste quelque chose qui heu, où mon argent n'est pas sûr que je le récupère, hem, et où, heu, q on parle en totalité des fois, mais ça peut être qu'en partie. Heu, déjà rien que perdre trente pour cent ça ça ça ça fait mal. Heu, c'est trente pour cent qui, ouais, qui partent en fumée et ces 30 % peu importe la somme, heu, c'est 30 % qui j'aurais pu, heu, utiliser à faire autre chose, m'acheter une voiture ou ou autre, donc heu, non, non c'est c'est dangereux. Maintenant, le seul risque en fait, la seule chose qu'il faut comprendre, que ce soit, heu, l'investissement, que ce soit les gens qui ont envie de jouer un peu d'argent aussi au casino, ce ce genre de ça ou même les gens qui jouent un qui veulent un petit peu prendre des risques dans leur carrière, du moment du moment qu'on ne se met pas hors du jeu, on peut recommencer à l'infini. Moi par exemple j'ai un exemple j'ai un exemple, hem
Mmh mh, oui. OK. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Oui, <chuckles> oui, ça fait mal oui. Oui. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Bien sûr. C'est vrai, ouais. Ah oui, bah, vas-y, dis-moi.
un jour, heu, je quitte je quitte un mon travail, et sans avoir de de boulot derrière, ce que les gens aiment souvent pas trop
Mmh.
oui, j'ai pris un risque, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Ouh là là, je vais toucher le chômage.
Oui, c'est sûr qu'il y a pire comme risque. <chuckles> Ça c'est sûr c'est, c'est sûr. <chuckles>
Heu, bah, de du mo du moment que je fais pas quelque chose qui m'empêche de jouer, c'est-à-dire qui m'emmène en prison en France, faut faut, à un moment, m'expliquer. Hem, q alors, parce que je suis célibataire, je suis seul, j'ai une si j'ai pas une situation où j'ai une famille, ce qui serait différent, attention. Heu, m m mais même m
Oui. Mmh. Bien sûr, ouais, on est d'accord. C'est vrai que ça change la donne, hein. Là, pour le coup, pour le calcul des risques, heu, c'est peut-être un peu plus prudent, parfois, quand même.
S